Ага ага. А к ты кому-то хочешь потом же су детей, например, своих научить?
А вот я, этот, потихоньку, как скажем, внедряю детям творчество, да. Вот, э, например, мы недавно, буквально нь дня 3 назад, делали ёлочные игрушки из самозастывающей глины. Мы лепили, м, всё всё, что
Мгм. М, мгм, мгм. А, вот ещ вот ещё хобби, да? Тоже такая красивое хобби.
Да-да-да, то есть вроде Да-да, то есть щас же Новый год, и надо готовиться ёлочные игрушки. "Давай,- говорю, я вот сыну говорю,- давай сделаем сами ёлочные игрушки, что хочешь". У нас есть там, э, фигурки в виде ёлочек, и мы ёлочки сделали с дырочками. И вот мы ждём, когда они подсохнут, и скорее всего завтра, наверно, будем уже их раскрашивать. Вот.
Да. Мгм, мгм. А потом уже разукрашевать, да. Ну, прекрасно, прекрасно. Ёлочка такая. Ну что же, желаю тебе дальше этого про продвижения на всех твоих, э
Да. Да. Вс много миллионных хобби. <laughs>
страничках, да. Да. <laughs> Чтоб хобби и радовало, и приносило доход стабильный. Было очень интересно послушать. Спасибо за твой рассказ.
Да. Да, спасибо, я тоже рада была поделиться своим хобби и несколькими хобби.
Мгм.
Мозг работает ко только тогда, когда Да, и пальцы работают только тогда, когда ты занимаешься прям от и до с этим хобби. Да, любимым делом. Это прям очень важно. И да. Спасибо тебе за твои вопросы. Мне было Я была рада поделиться своей историей, своим хобби, <chuckles> д да да, это точно. Спасибо тебе. Ещё услышимся. Да, пока пока.
И пальцы работают, да, да. Любимым делом. Точно. Мгм. Да, хорошее хобби, отличное хобби. Так, пока. Пока.